Aslında bu yolla da şu olabilir hani en başta dedin ya. Eee, mesela sen Aydos gibi bir yerde, eee, yaşamışsın. Tabii çok güzel bir yer o orası. Eee, yeşil alan o doğanın güzelliği ve manzara çok yakın. Ama şimdi bu sahiplenme meselesi olsa senin, eee, şimdi yaşadığın yerde ya da, emm, daha böyle yeşil alana uzak bir yerde sence daha ulaşılabilir olur mu? İnsanlar çok fazla vakit harcamadan belki de çok fazla trafikte kalmadan evinin en yakınındaki sahiplendiği yeşil alana gidebilir, orada çok güzel vakit geçirebilir belki de. Sence daha efektif olur mu bu gibi, eee, girişimler?
Hı hı. Hı hı. Ya kesinli Olur tabii ki. Yani aslında işte dediğin gibi insanların evinin yakınında bir yer olması hem ulaşılabilir olması sürdürülebilirliği açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Duygusal bağ kurmak için de önemli olduğunu düşünüyorum ve herkesin ufak ufak katkılarıyla gerçekten çok büyük şeyler yapabileceğini başka örneklerle görmüş bir insanım doğa açısından. Barınaktaki hayvanlar olsun, bizim ilkokulda topluca gidip ağaç dikmemiz olsun. Bunun için ufuk, evet, yaptık, evet. TEMA'yla yine böyle bir şekilde hani kendimiz gidip hâlâ aklımda yani üzerinden kaç yıl geçmiştir ama ben hâlâ en azından o ağacı, o fidanın küçüklüğünü, onu toprağa koyuşumu hatırlıyorum yani mesela çok önemli bir
Hı hı. Değil mi? Hı hı. Hı hı. A, ne güzel. Yaptınız mı böyle bir şey? Hı hı. Hı hı. Onun, onun büyüdüğünü göre görebildin mi?
Yok, maalesef göremedim. Yani sonrasında takibi yapılmadı ama en az orada bir yerde onun hâlâ olduğunu biliyorum. Yani umarım hani herhangi bi bir şey başına gelmediyse, orasına başka bir şey yapılmadıysa o ağaç hâlâ orada durmuş ve büyümüş olmasını düşünmek bile çok iyi hissettiriyor gerçekten.
Hı hı. Yani aslında, eee, her birey birer tane, eee, fidan dikse ya da evinin en yakınındaki yeşil alanı büyütmek istese, katkıda bulunmak istese senin de dediğin gibi aslında bakımını üstlense, emm, sanki daha, eee, bu sayıyı arttırırız. Bu yüz ölçümü olarak da bu yeşil alanların, eee, oranını arttırabiliriz.
Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bir kahve parasına bir ağaç dikimine destek olabilsek aslında herkes birer kere bunu yapsa gerçekten çok büyük şeyler olur diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok teşekkür ediyorum paylaştıklarına. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Benim için de, ben teşekkür ederim. Hoşça kal.